Hello po. Magandang araw po sa inyo. Ayan.
Hello magandang araw. Mm.
Ayan. Nag buti po nakausap ko po kayo. Gusto ko po kasing, ah, may makausap about po sa sining o 'di kaya sa art. Opo. Gusto ko po kayong tanungin, ano po 'yong mga, ah, unang bagay na napansin mo sa klase ng sining na ito? Or ano po 'yong paborito niyo pong, ah, klase ng sining at bakit?
Okey. Mm. Well ako, ang paborito ko talaga bukod sa movie, ang pinakapaborito ko is music. Kasi para sa 'kin ang music is parang outlet siya ng emosyon ng tao, 'di ba? So kunware ikaw 'yong mismong gumawa ng music, kapag gusto mong malungkot 'yan, ang mag magiging connection nito sa mga listener mo is 'yong emotion mo na malungkot. So gano'n din. Gano'n din 'yong parang sa mga side naman ng listener kapag nakikinig sila, 'di ba? 'Yong iba nag-e-emote pa, 'yong kunwari parang, 'di ba, nakas ikaw naranasan mo na 'yan.
Mm. Tama po. Mm. Tama po. Nakaka-relate din 'yong iba. Mm.
Oo, nakasakay ka sa bus, 'di ba, nasa gilid ka ng bintana, tapos umuulan, tapos malungkot 'yong kanta, 'di ba? I nag napapa-emote ka rin, so gano'n. Eh, kasi 'yon 'yong effect na gusto ko ng, ah, musika o 'yong sining na 'yon. So ikaw ba anong paborito mong sining? 'Yan.
<laughs> Oo. Mm, totoo. Mm. Sa 'kin naman po sang-ayon din po ako sa sinabi niyo. Gusto ko din po 'yong sa music. Pero ang pinakagusto ko po talaga sa lahat, eh, 'yong paggawa po mismo or pagdo-drawing, pagpe-paint po. Ayun po talaga 'yong favorite na ginagawa ko. Kasi dito sa 'kin naman po kasi parang sa family din po talaga namin, gano'n po 'yong mga one eh, 'yong pagdo-drawing po, pagpe-paint. Eh, dito ko rin po parang nailalabas 'yong, maliban po sa sabi nga niyo po sa music kanina, 'yong sa emotion niyo. Gano'n din po sa pagdo-drawing eh. Parang 'yong mga madalas na hindi ko po masabi
Ayan. Hmm. Ah. Oo.
mailabas, masabi sa iba, mai-share sa mga family ko, kadalasan po talaga sa sa drawing na lang. Through drawing nailalabas opo, 'yong totoong nararamdaman, ayun po.
Totoo, totoo. Eh, ala alam mo kasi ako kaya ako nakakarelate ay ay, isa rin 'yan. Well, ah, kos ano din naman sa ano, 'no, ah, isa rin 'yan sa mga, ah, kumbaga hidden talent ko no'ng lalo na no'ng high school ako. Ah, mahilig ka ba sa mga anime or mga 'yan. So, ah, mag-umpisa tayo do'n. Anong gusto mong mga anime? 'Yan.
Kaya talag Hmm, wow. Mm. Opo, opo. Sige.
Mm.
Ah, ano genre po ba?
Oo. Kahit ano. Kahit ano talaga as as in, 'yong all-time favorite mo na anime. 'Yong mad hilig mong i-drawing. Yan.
Ah, kung sa
Mm.
sa anime po. Kahit ano naman po, eh, <laughs> basta minsan nag-do-drawing opo, nagdo-drawing na lang po ako, gano'n.
Kahit ano. Ako Ah, kung ano talaga 'yong, ano alam mo magandang ano 'yan, ginagawa ko, no'ng high school ako para parang feel na feel ko 'yong pagdo-drawing, nakikinig din ako ng music. Kasi, 'di ba, kunwari 'pag galit 'yong music parang mas feel kong mag-drawing ng mga galit na character. Pero ako ang favorite ko talaga is One Piece, 'yan.
Mm. Ooh. Mm, oo. Ay, so 'yon po talaga da madalas ang dino-drawing niyo ngarud, 'yong mga character sa One Piece?
Gustong Oo, at siya 'yon talaga. 'Yong all-time favorite ko, 'yon.
Hmm, m okey po.
So ikaw ba, paano mo ginagamit o nakikita ang sining na ito sa araw-araw na buhay mo? Yu ku sasbi sabihin na natin 'yong pagdo-drawing mo o 'yong, ah, pakikinig mo ng music.
Mm. Ayun nga po 'yong sinasabi ko sa inyo po kanina. Parang do'n ko po nailalabas 'yong mga emotions na hindi ko po mailabas through, ah, salita. Kaya and maliban po doon, parang ayun na din po 'yong hobby ko. Parang stress reliever ko na rin po araw-araw kapag kapag siyempre po, 'di ba, nakakatanggal din po kasi ng pagod kapag ginagawa mo 'yong mga bagay na gusto mo po, 'no, 'yong nag-e-enjoy ka talaga. Ayun po maliban sa pagpapahayag ng sarili.
Hmm. Ah, okey. Totoo yan. Oo. Kaya nga. Ang naalala ko, mayro'n akong nabasa based sa study, um, emotionally intelligent ang mga taong mahilig sa mga sining katulad ng, 'yan, pagdo-drawing, pati 'yong pakikinig sa, ah, musika. Dahil daw oo, nailalabas ni nila 'yong emotion nila at hindi napupuno ito. Kasi i ikaw imaginin mo. Kunwari pagod ka sa eskuwela or sa trabaho, tapos wala kang mapaglabasan ng galit na 'yon. Kapag napuno ka na maski napakaliit na bagay, kapag nagalit ka, 'yong mga lumalabas sa bunganga mo o 'yong mga aksyon mo mismo, minsan hindi mo na control. So oo, so ang emotionally intelligent is hindi kaagad nagpapadala sa emotion at 'yon 'yong nagagawa ng may mga hobby katulad ng or 'yong may mga hilig sa sining, oo. So kap so 'yon, 'di ba, kunwari sa galit, ah, kapag nakikinig ka ng music, ng mga rock music, do'n mo nal 'yong outlet mo or do'n nalalabas 'yong emotion mo. O o 'di kaya sa pagdo-drawing, same din. Kunwari galit ka na du'n mo nai-release 'yong emotion mo. Kumbaga nabawasan na siya. So any, um, circumstance o mga pangyayari na, um, hindi mo sinasadya or puwedeng ikagalit mo, hindi ka kaagad gano'n magre-react, 'di ba?
M Mm. Music. Mm. Tama po. Mm. Ooh. Mm. Ay, talaga? Mm. Mm. Mm. Opo. True. Mm. Tama po.
So gano'n siya. Eh, sa mga artist naman
Na research ko oo, sige po.
Oo, s ah, ano 'yong tanong mo? Mm.
Sige po. Sige, tuloy niyo po.
Ay, 'yong sa mga art artist naman o obra na sobra mong hinangaan, ano 'yong mga 'yon? As ku kunware sa music, ano 'yong gusto mong sinong favorite mong singer o 'di kaya sa drawing, sino 'yong pinaka-favorite mong artist, gano'n? 'Yan.
Sa singer?
Mm.
Parang wala naman yata sa singer, <laughs> favorite. Basta nakikinig lang din po ako sa miso music, eh, kada ah, kadalasan po siguro na pinapakinggan ko 'yong mga kanta po ng Coldplay or 'di kaya po ni Taylor Swift, gano'n po. Kayo po ba?
Ah. Ay, ako talaga ka-edad kade edaran ko yang Coldplay. I mean, hindi ko naman kaedaran 'yong mismong mga member. Pero 'yong ed edad ko sila sumikat. So 'yon, gusto rin 'yong mga 'yan, even si Taylor Swift may mga gusto rin akong kanta niya. Pero more on rock music talaga ako. At kung artista lang or artist sa, um, sa industriya ng musika ang pinakapaborito ko talaga is Linkin Park kasi lalo na si Chester, ah, Bennington tsaka si Mike Shinoda. Sila 'yong dalawang vocalist ng Linkin Park. Si Chester, sa kasawiang-palad, ah, wala na siya. Ah, up until now wala pa ring, ah, kagaya ng boses niya, 'yong 'yon
Mm. Oo. Hmm. Oo, parang hindi ako familiar po doon. Mga anong time po 'yan, 'yong mga yang sinabi niyo po?
Almost. Siguro mga early 2000. Sila 'yong, ah, kumanta ng "New Divide" na soundtrack sa Transformer, 'yan. Sa so marami silang pelikula na pinag-ano, ah, hindi lang Transformer. Mayro'n din 'yon sa, ah, nakalimutan ko na Matrix, 'yan, mayro'n din sila sa Matrix, sa mga Blade 'yong parang sa mga bampira naman. So 'yon. Si Mike Shinoda naman parang rapper siya na kasama sa isang rock band. So 'yon, parang pin ang twist ng banda na 'yon is may r rap siya tapos mayroon siyang, ah, plot ng rock. So 'yon, kaya ko siya naging paborito. At kung sa artist naman 'yong sa, um, pagdo-drawing, 'no, Oda, 'yong may gawa ng One Piece, 'yon. Kasi oo, 'yon 'yong pangalan niya, si Oda. Sobrang galing niya. Um, ako matanda na ako, ah, na 1990s, ilang taon na namin tong dine-decode 'yong mga posibleng mangyari la lagi niya lagi namin, ano mayro'n kaming unexpected na pa may pangyayari do'n sa kuwento ng One Piece. Tapos 'yong One Piece na 'yon sinasalamin din niya 'yong tunay na nangyayari dito sa buhay ng tao kung, ah, epekto ng ba ng mga bata. Kunwari
Hmm, okey po. Oo. Mm. Oo. Mm. Opo. Oda. Mm. Oo. Mm. Hmm, mm.
na na mayro'ng speech si Doflamingo tungkol sa mga lu lumaki na bata sa Kunware, ikukumpara 'yong bata na lumaki sa giyera tapos 'yong bata na lumaki sa sarap. So gin ano 'yon ginawa 'yon may, ah, na interviewer na tinanong sila pareho kung anong gusto nila. So 'yong mga, ano, laki sa sarap, s gusto nila pera, pagkain, ganiyan, mga sasakyan. 'Yong mga bata naman na laki sa giyera, ang gusto lang nila makakain.
Oo. Oo. Mm. Oo. Simpleng bagay. Oo, parang may napanood po 'kong ganiyang video, ah.
Oo. Oo, isa 'yon sa mga speech ni Doflamingo na sinasalamin niya talaga 'yong tunay na buhay dito sa, ano. So 'yon.
Hmm. Oo, nice. Kaya nga
So ikaw? 'Yan, ikaw naman.
Ako nam Hmm. Ako naman po? Sa artist naman po marami po, eh, pero ku 'yong pinaka-favorite ko po all-time si Japanese din po, eh, <laughs> si Hayao Miyazaki. Pero ang sa gawa niya po kasi, eh, sa Ghibli po siya. Iyon po, kadi oo, do'n po talaga kasi ako madalas nanonood, sa Ghibli po.
'Yan, sige. Ay, oo. The best 'yon. The best ang Ghibli lalo na 'yong kasi panahon nila, hindi pa ma-ano, eh. Wal hindi pa gano'n ka-high-tech, 'di ba? Pero mano-mano nilang dino-drawing 'yon at sila ang pinakakauna-unahang oo, realistic 'yong animation. So talagang 'yong Ghibli pa ano na 'yan, production na 'yan, ang daming may idol diyan. Oo.
Mm. Opo, kaya nga po. Opo. Totoo po.
Nito ngang nakaraan ang alam ko, 'di ba, may parang may AI nagge-generate. Kunwari, mag-send ka ng picture, 'di ba? Oo. Nagkaroon ng parang oo, sa Ghib
Opo, mm. Nagkaroon mm. Nagkaroon Issue, issue. <laughs> Pero totoo naman po kasi talagang pinaghihirapan niyang gawin 'yon, eh. Kaya ayaw niya parang i-ano 'yong AI sa mga gawa niya. Uh, kasi gawa ng kamay niya mismo.
Kasi nga Mm. Totoo. Totoo 'yan, kasi ang hirap nong panahon nila, eh, ta talagang mano-mano 'yon. Tapos the the way 'yong animation, napaka-realistic kung iko-compare sa panahon nila 'yong Dra kumbaga ang kasabay ng mga 'yan Dragon Balls, eh, ah, Flame of Recca, mga gano'n. Mga luma na talaga. Sila 'yong pinakamagandang, ah at saka 'yong kuwento, 'di ba? Ang ganda ng mga kuwento nila pati
Mm. Totoo po. Mm. Oo, po. Totoo po. Very, very unique din po no'ng mga kwento niya and talagang may mga matututunan ka din sa story, eh.
Totoo. 'Tsaka wholesome. 'Yong pambata talaga, 'di ba? Oo, oo. 'Di katulad nong ib ibang anime may mga ano sila, ah, may mga puwed ah, 'di puwede sa bata, 'di ba?
Talag totoo po. Ayan. Totoo po. 'Yon po 'yong kagandahan naman sa Ghibli.
Ayan. So 'yon, ah, may gib may iba ka pang katanungan? Mm.
Ayan. Per Ah, ah, opo. Pero sa tingin niyo naman po, paano po nakakatulong po sa tao o 'di kaya'y po sa lipunan po 'yong mga paborito niyo pong klase ng sining?
Um, actually 'yong pa ano, 'yong sa music, ah, kumbaga puwedeng maging instrumento 'to para buksan ang kaisipan ng tao bale a ap kung napa kung natatandaan mo no'ng pana ay hindi, siguro hindi mo 'to panahon. Ginagamit din ang musika para mag ah, mabuksan 'yong kaisipan ng tao tungkol sa nangyayari sa gobyerno, 'di ba, o 'di kaya ginagamit din ang, ah, musika para ipakilala 'yong sariling atin. So gano'n din 'yong ginagawa ng Jamaica, 'di ba? 'Yong, um, genre na, tawag dito, um, reggae, 'di ba? Nakilala natin 'yong reggae dahil sa kanila at nakita din natin ang kultura dahil sa genre na reggae. 'Yong rap music, sa America, 'di ba? Sa ano nila 'yan, ah, kultura nila 'yan. Nakilala natin 'yong kultura nila dahil din sa music.
Mm. Tama po. Mm. Mm, totoo.
So yo 'yon, ah, madami niyang puwedeng maging instrumento, lalo na 'pag parang maglahad ng opinyon or maglahad ng nasa isipan ng tao. So ikaw sara sarili mong opinyon, anong sa tingin mong, ah, kagandahan nito sa lipunan?
Mm. Opo. Ako po naman sa visual art naman po siya. Parang silent lang po siya pero very, ah, ano, po powerful 'yong communication niya, eh. Kasi sa sa pamamagitan po no'ng pagdo-drawing, 'yong pagpe-paint po o 'di kaya sa digital art din po, parang do'n din kasi naipap g naipahayag 'yong mga ideas. And gaya po no'ng sinabi n'yo pati na rin po 'yong culture or 'di kaya po 'yong parang paninindigan po no'ng isang tao. And
'Yan. Totoo. Exactly. Mm.
Tama po. Mayro'n naman po 'yong iba na parang do'n po s nila, ano 'to, paano ko ba to ma-explain?
'Yon. Ah, doon nila na-express, gano'n?
Opo, and sa music naman po, eh, pagdating 'yan nga po 'yang napag-usapan natin, pagdating naman po sa powerful naman po siya pagdating po sa, ah, emotion. Parang mas nakakaaliw sa damdamin and nakakapagbigay din siya ng inspiration, 'di ba? Minsan po nakakapawi po siya ng lungkot or 'di kaya ng pagod. And sa music din po, 'di ba, nakakatulong din po siya para po magkaisa 'yong mga pagkakaisa no'ng mga tao kasi, 'di ba, kapag may mga kampa kampanya po o pagtitipon kadalasan po hindi po talaga nawawala 'yong music, eh. 'Di ba po?
Oo, mm. Oo. Ayan. Tama. Oo, totoo. Alam mong mm. Magaganda 'yong input mo, gusto ko 'yan. So 'yon 'yong lalo na 'yong sa pagkakaiisa, tapos 'yon 'yong nae-express. So 'yong emotion so yu ah, ang laki talaga ng tulong at 'yong kumbaga 'yo 'yong epekto nito sa, ah, kaisipan mayro'n din kasi ginagamit din ang music para sa isang therapy, 'di ba? So 'yon. Ayun, alam mo nag
Kaya mm. Mm. Mm. Totoo po. Ayan, totoo po.
Yan, sige, ah, 'yon na me medyo nag-enjoy lang ako dito kasi parang sa 'kin, ah, kulang 'yong oras, eh, mayro'n ga din kasi akong gagawin. Ah, kulang lang 'yong oras ng pag-uusap natin kasi marami pa akong gustong ikuwento at alam ko marami ka ring mai-share na fruitful tungkol sa pag-uusap natin na 'to. 'Yon.
Sige po. Mm. Totoo po.
Ayun, so
And ay
M
Ayan. Para 'yon po 'yong sinabi niyo po sang-ayon po sang-ayon din po ako sa sinabi n'yo kanina na sa mental health malaking tulong po ito, 'yong sa sining and parang pagbibigay boses na din sa mga tao na hindi talaga madala madalas po na naririnig po, 'no. Do'n po nailalabas talaga. Ayan. Thank you po at nakausap ko po kayo ngayong araw. Talagang nag-enjoy po ako sa conversation po natin at pareho po tayo ng mga kagustuhan din po.
Totoo. Hmm. Ikaw din? Ayan, paalam. Salamat.